Rồi, nói chung là cũng phải đi đến đúng cái trạm thì mới về nhà được, nếu mà lộn trạm thì cũng nguy hiểm, đúng hông?
Ừm, đó, mà mình mới lên năm nhất mà, mới có vô 2-3 tháng học kỳ là đi làm thêm, tại vì nhà nghèo khó khăn mà bạn.
Rồi, mình hiểu. <chuckles> Hiểu, vấn đề này, à, cũng nhiều nhiều người gặp thôi, cũng hông lạ. Rồi sau khi mà bạn đi làm về thì sao bạn?
Ừm. Thì cái lúc đó thì, kiểu như là thật ra là mấy tháng đó mình được nhiều người giúp đỡ lắm, nên là mình thấy, à, thành phố rộng lớn này chứ người tốt không luôn, chưa gặp tình huống xấu ờ, chưa gặp tình huống xấu bao giờ. Xong ờ, xong cái h
Cũng may mắn ha. <laughs> Ồ, ôi! Ê, sao sao sao nghe có vẻ giống là, ừm, kiểu như là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái ta, nghe ghê ghê vậy. <laughs>
Ừm, ừm. Đó, đó, chính xác nha, nó đó. Cái, à, cái bữa đó cũng đi làm về bình thường, thì đang đi vậy nè, mà mình á thì đi, kiểu như, vui vẻ thôi, mà, ừm, xong cái tự nhiên cái có một cái người đàn ông lạ xuất hiện sau lưng mình mà chạy xe mà cứ kiểu biến thái á bạn, xong rồi cởi đồ các thứ cứ kiểu rất là ghê á.
Ồ, ghê vậy! Kinh khủng quá!
Nói chung là mình cũng đọc trên mạng, mình thấy có những cái thằng nó biến thái rồi nó cởi đồ nó làm này kia, nó sờ soạng phụ nữ luôn á. Xong, trời ơi, lần đầu mình gặp trước mặt mình luôn, bạn biết cái cảnh là tự nhiên chạy lại ờ.
Ừm. Hiểu, hiểu. Sợ thực sự! <chuckles> Nhưng mà nhưng mà cho mình hỏi với, cái kh cái khoảnh khắc mà bạn gặp cái tên biến thái này nè, thì, kiểu, bạn có bị đứng hình hông? Kiểu như là bị hóa đá luôn á, kiểu kiểu vậy đó.
À, có, có đứng mất cỡ 10 giây luôn á, đứng đơ ra luôn. Xong nha, nó càng hứng thú hay sao á, nó càng cởi ra luôn, nó cởi đồ hết luôn, xong nó bỏ cái xe máy nó xuống, xong nó cởi đồ, xong nó cứ đứng trước mặt mình vậy đó.
Hay, ghê vậy!